Entendi. Você não tem eh, você tem, assim, pra entender um pouquinho o teu financeiro pra você correr esse risco. Você tem reserva financeira, eh, alguma coisa que te permita pensar um pouquinho nisso? Ou, eh, isso também tá te limitando, porque, eh, isso não tá bem estabilizado, né, a questão financeira?
Tá. Aham. Olha, eu tenho uma reserva financeira, porém ela não é, assim, o que eu gostaria onde ela estivesse, sabe? Eu eu consigo sim, assim, alguns meses mas eu realmente não queria, eh, não ter mais a reserva financeira. Acho que é ba é isso. Aham.
Sei. É, estudiosos dizem, <laughs> que reserva financeira precisa ser 6 vezes o valor do do teu custo de vida, né? E que a reserva financeira, ela não é justamente, eh, aquilo que você tem que programar por exemplo, para o empreende pra, assim, para empreender. Porque a reserva financeira ela é uma reserva, ela não deve ser o dinheiro de investimento, né, então, também tem essa questão, né?
Sim. Exato. Uhum. Exato. Correto. Exatamente, i isso mesmo e, assim, a minha reserva financeira ela tem eh, eu consigo né cobrir 6 meses da minha parte, porque o meu esposo também trabalha, então, o trabalho dele não seria afetado. Mas, assim, pra casa inteira né, eu e ele a gente não tá nesses nesses 6 meses não, talvez 2.
Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Então, eh, há uma fragilidade, também, na questão financeira se você, pedir uma demissão, ali, né?
Se muito Exato.